Aujourd'hui, tu sais, hem, heu, j'essaie de trouver un peu un rythme, on va dire régulier pour justement, heu, alors au travail, être un peu plus, heu, productif et dans cette optique-là justement, hem, heu, faire des quand même des des pauses. C'est en f en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai j'ai ce sentiment-là, un peu, tu sais, de culpabilité où finalement, je vais pas prendre, heu, des pauses, heu et heu, peut-être que finalement ça me cause du tort et donc je suis dans le monde de l'informatique, heu et c'est c'est s et j'essaie un peu, tu vois, heu, surtout en ce moment avec un peu le rush, là, de fin d'année qui qui qui arrive, même si on va être amené d'ici quelques jours finalement à avoir des vacances d'hiver. Donc bon, c'est pas des vacances scolaires, mais on a quand même un moment pour se reposer, on va dire une sorte de trêve, quoi, hivernale, hein, un peu, heu, avant la nouvelle année et voilà, c c'est un peu ce ce côté-là que je recherche, donc bon j'essaie un peu, heu, je dirai que j'ai quand même envie un un peu envie de me confier à toi et en même temps pourquoi pas, heu heu, possiblement trouver, heu, une ti une solution, hein, même temporaire, heu, pour pour pour mon cas de figure.
Mmh mh. Mmh mh. Oui, oui, je comprends bien be mais dans la situation que tu m'exposes, heu, le travail que tu réalises, il est réalisé dans le cadre dans l'entreprise où tu as une hiérarchie au-dessus de toi qui, éventuellement, te, heu, te met la pression de, heu, enfin, de telle sorte que toi tu as du mal à prendre des pauses parce que tu te dis: «Je vais être absent de mon poste» ou dans un cadre différent?
Non, heu, justement, je pense que c'est vraiment moi, en fait, ça vient de moi. Heu, justement au au au travail, heu, je sais qu'il y a le même il y a le, comment on appelle ça? La durée légale, heu, il me semble, de pause. Je sais plus. C'est tous les X temps travaillés, il faut faire une pause. C'est juste moi qui me suis habitué de cette manière-là. En gros, heu, ma routine, c'est, j'arrive au travail, heu, voilà, je prends mon petit-déjeuner
Mmh mh. Ouais.
et heu, j'arrive un peu plus tôt d'ailleurs, j'aime bien. Et puis après je travaille et j'enchaîne comme ça jusqu'à la pause, on va dire, du midi, heu, pour manger, là, avec les collègues tranquillement et puis après c'est reparti l'après-midi, heu, sans vraiment, heu, prendre de pause, heu, comme, par exemple, pourraient le faire certains collègues qui fument notamment ou et vu que bah moi j'ai pas, heu, en fait de, tu vois? Ce côté-là, heu, en fait, je me sens pas obligé de, heu, de prendre une pause ou bien parfois je peux me dire: «Ah beh, si j'avais pris une p heu, si je prends une pause là, bah je risque d'un peu ralentir, heu. Ces 10-15 minutes-là, elles vont peut-être m'aider sur telle ou telle tâche», tu vois?
Ah oui, oui. Mmh mh. Oui, mais ce qu'il faut voir c'est que faire une pause, ça te permettrait aussi si tu veux de, heu, bah de justement te reconcentrer sur ta tâche, de voir justement où tu où tu en est? De faire le point et de de te reconditionner pour, heu, redémarrer efficacement après un petit temps justement où tu auras repris tes esprits. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Est-ce que sur ton lieu de travail, par exemple, il y a il y a il y a un endroit où tu peux, par exemple, discuter un peu avec des collègues, histoire de, heu, de changer un peu tes idées et heu
Oui, alors on a on c'est vrai qu'on a alors on a pas vraiment, heu, comme un peu, dans les dans les séries ou <chuckles> des des endroits avec une machine à café mais c'est vrai qu'on a quand même un petit une petite salle, si je puis dire, dans laquelle on va un peu, beh, justement manger, se reposer et cetera ou ou prendre son petit café. Heu, mais vu qu'on travaille un peu chacun, heu, différemment, il y a pas vraiment, heu, comme je t'ai dit, heu heu, de pause, heu, particulière à telle heure en gros. Par exemple, ce le collègue qui va lui fuyez, par exemple, lui il va je sais pas ça dépend quand il le sent sortir et et remonter, heu, mais c'est vrai qu'il y a pas de de de de de moment particuliers, et surtout que je sais que, b bah, la plupart des collègues eux, bon, heu heu ils se prennent pas vraiment non plus des pauses. C'est-à-dire qu'ils au pire ils vont aller se chercher un café comme je peux le faire mais on va et ça peut arriver de se croiser, heu heu, mais on est pas dans un open space non plus et j'ai pas de mmh, tu sais? Heu, il y a pas de de heu, je dois pas badger, heu. Voilà c'est un je suis dans un travail à responsabilité donc on est vraiment libre, heu, de nos entrées de nos sorties, quand co quand on arrive et cetera. Même si on a quand même des des comptes à rendre en termes de tâches, mais c'est vrai qu'on peut se croiser, tu vois? Et comme ça et et discuter mais c'est vrai que j'essaie un peu de, hem, heu, de de de trouver ce ce côté-là parce que, je me dis: «Peut-être que finalement les ta les les pauses elles peuvent heu heu, certes ça va être du temps de moins fait sur les projets mais en même temps ça me rendrait peut-être plus productif sur le long terme».
Ouais, ben, une petite heu Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Je comprends bien. Oui, oui, certainement. Je pense que tu soulèves un point qui est intéressant dans la mesure où, bah, le fait de rester très longtemps sur une tâche fait qu'au bout d'un moment, je pense, on on perd quand même dans sa on perd quand même un peu de sa lucidité et puis finalement son efficacité. Donc c'est vrai que ça serait sans doute intéressant que tu puisses trouver, heu, matière à faire une pause. Alors, peut-être en te mettant d'accord avec un collègue, heu, avec qui tu t'entends bien. Bah, ne serait-ce que pour aller discuter 5 minutes, heu, bah, de je sais pas, de de de de questions un peu personnelles, ou de ce que vous avez vu à la télé la veille ou, heu, de de sujets comme ça, un peu plus légers, qui permettent après, bah, une fois qu'on revient à son poste, de de redémarrer en étant un peu plus un peu plus neuf.
Mmh. Oui, après, c'est vrai que c ce côté-là, heu, o on le fait naturellement, heu, on va dire à la pause de midi, heu, où là, heu, voilà, on essaie l'objectif, c'est pas de trop parler, heu, boulot, même si on le fait quand même parce que c'est vrai que dans le dans notre monde, là, de l'informatique, ou de l'ingénierie ou qu'importe, on a quand même ce côté-là, à toujours vouloir faire bien, faire mieux. Et donc on et vu que ça nous passionne, en tout cas là, heu, c'est un peu l'objectif. Heu, la plupart des gens sont, heu, p au sein de notre organisme et notre département sont quand même passionnés, donc on aime bien, heu, parfois parler de ça. Mais c'est vrai que parfois, ça nous arrive aussi, heu, durant ces pauses-là, de parler un peu de de tout et de rien, hein, du du beau temps, de ce qui se passe, des séries qu'il peut y avoir, heu. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai essayé un peu, hem. Hem, heu d je me dis, heu, de trouver peut-être, tu vois? Cet c ouais, cette routine-là, heu, pour pouvoir un peu peut-être peut-être, en fait, vraiment avoir des techniques, finalement, heu, pour un peu, heu alors même si je le fais très bien après le travail, hein un peu se déconnecter finalement.
Mmh mh, bien sûr. Voilà! Mmh mh. Oui, peut-être tu peux aussi te ménager une petite pause, tu sais pour aller, ne serait-ce que si tu en a la possibilité, aller marcher, heu, 5 minutes, 10 minutes, un peu, histoire de, voilà, physiquement de faire une activité qui est un peu différente d'être tout le temps assis devant un écran et puis de d'être toujours les yeux sur rivés sur l'écran aussi. Ça c'est quelque chose que tu peux aussi, heu, mettre en place.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est c'est une bonne idée, je pourrais, heu, finalement un peu, heu, sortir. Bon c'est vrai que c'est, heu, ça nécessite un peu plus d'effort, heu, en va dire, heu, tu vois? Bon on est quand on a quand même des bureaux, hem, et et c'est vrai un peu marcher ça peut être, heu, bien aussi pour l'esprit. Heu, mais c'est vrai que j'essaie un peu, peut-être de trouver, heu, aussi une manière, heu, finalement peut-être de structurer mon temps de de de de voir un peu ce qui ce qui pourrait, heu, bah, justement me permet d'avoir, heu, alors pas forcément une déconnexion totale, mais quand même un peu ce côté là de de petite pause, quoi.
Mmh mh. Oui, on parle quand même que de pause de 5 minutes, 10 minutes, on parle pas de, effectivement, de s'absenter quand même très longtemps et de simplement effectivement de se ménager un petit moment, une respiration dans la matinée ou dans l'après-midi justement pour, heu, bah, je te dis: «Pour reprendre un peu ses esprits par rapport à son travail», heu, éventuellement, heu, voilà, se reconcentrer aussi pour après, heu, bah, être plus efficace quand on reprend.
Mmh mh. N et et et justement dans cette optique-là, est-ce que tu as des conseils à me donner, mais peut-être au niveau de la heu, de l'organisation de mon temps de travail, ou, heu, tu vois? Heu, heu, ouais, la manière dont dont je gère mes tâches?
Je sais pas, si par exemple tu peux découper assez facilement tes tâches, heu, bah, pour les organiser de façon à ce que tu sais, qu'au bout d'un moment, tu auras tu auras forcément un une tâche qui se termine et la possibilité de faire une petite pause, un petit break avant de commencer une activité un peu différente dans ce que dans ton travail. Ça peut être quelque chose heu, oui d'organiser peut-être, heu, de structurer la journée de façon à ce que, heu, tu puisses comme ça découper une petite pause, heu, entre 2 tâches, heu, le matin et l'après-midi.
Oui, c'est vrai. C'est c'est c'est ouais c'est une bonne idée, en effet, heu heu, c'est vrai que, là actuellement, heu, donc, dans au travail comme je t'ai dit, c'est un peu les les les derniers rushs de fin d'année. Du coup on est dans ce côté-là où il faut quand même gérer toutes ces tâches critiques qui peuvent arriver, et en même temps, on a, heu, bah, bientôt comme je te disais les les vacances d'hiver, ça va permettre quand même de me reposer et c'est vrai que là, heu, c et je sais que c'est une période encore une fois, heu, de transition, hein. Heu, d'ici normalement, heu, janvier, février, tout de devrait aller mieux. Heu, et peut-être que je devrais comme tu le dis, heu un peu plus heu, organiser mon agenda. Et finalement noter, en fait, comme je note un peu, heu, mes réunions, heu, et et mes projets, heu, noter aussi par, exemple heu, temps de pause, et en gros avoir finalement après ces notifications qui va me dire: «Ah beh, là c'est le moment de s'arrêter et de de un peu heu, respirer pour pouvoir reprendre
Oui, bien sûr.
heu, d'une manière un peu plus heu, d'une meilleure manière finalement. D'une manière un peu plus productive.» Heu, c'est vrai que heu, ouais, c'est c'est vrai, ça peut être intéressant, heu, de de de partir de, d dans cette optique là, ouais.
Oui non mais je pense ça peut être intéressant de tenir justement un agenda dans lequel tu vas essayer de bah de de noter les tâches, estimer leur temps de réalisation pour après effectivement savoir à quel, heu, quel moment dans la matinée, à quel moment dans l'après-midi, tu peux te ménager comme ça une petite pause, heu, qui te permet de repartir sur une nouvelle tâche en étant, heu, plus dynamique, mais après est-ce que toi tu as l'impression justement si tu ne fais pas de pause, c'est parce que tu penses il y a une pression de la hiérarchie et que c'est quelque chose qui serait peut-être m mal vu? Tu as tu as l'impression que c'est quelque chose qui te bloque dans ce sens-là?
Non, c'est vrai. Pas vraiment en fait, hein je peux c'est c'est pas ouais c'est c'est plutôt comme je te disais un peu moi qui, heu, va pas avoir ce côté-là de culpabilité ou ce sentiment-là de me dire: «Ah mais, heu heu, j'aurais pu, heu, avancer ou j'aurais pu plus travailler à ce moment-là, heu, une pause ça doit bien se mériter» tu vois? C'est un peu ces trucs-là que je me dis dit tu vois? Peut-être que j'en fais un peu trop finalement, heu, il y a puisqu'après, heu heu, co niveau direction niveau équipe tout se passe très bien. On m'a jamais rien reproché, heu, tu vois? Et au contraire, c'est même l'inverse et et tout se passe très bien et c'est vrai que ouais j'ai j'ai j'ai peut-être parfois ce tss tss ce cette tendance-là en fait, hem, à essayer de ouais, heu
Non? Mmh mh. Ouais ouais. Mmh mh. Oui oui, je préfère te je préfère te le demander parce que c'est vrai qu'en entreprise bah surtout dans des open spaces ou des entreprises où effectivement les collègues sont assez rapprochés les uns des autres, on peut avoir l'impression que ça va être mal perçu de faire une pause alors que ses collègues restent tête baissée sur l'écran et du coup, bah on se sent un peu du fait de la pression sociale obligé de faire pareil, mais, heu, si c'est pas le cas effectivement je pense que oui tu aurais tout intérêt, heu, effectivement à te à te ménager quelques petites pauses pour, heu, pour te ressourcer et puis, heu, bah ne serait-ce que tu vois? Par exemple respirer à nouveau, heu, tu vois, heu, faire de la respiration, faire un peu de, heu, un peu de marche un peu d'exercice ne serait-ce que tu sais? Pour se, heu, pour se débloquer, je veux dire quand on reste assis comme ça toute la journée, c'est quand même assez assez pénible aussi et heu
Mmh. Oui. Mmh. Ah oui, non mais tu as tu as complètement tu as complètement raison, c'est vrai, hein, là là c'est vrai que j'ai pas ce côté-là, hein, de de pression sociale, heu, mais c'est vrai que c'est peut-être parfois moi qui me force un peu et tu as raison que, finalement, c'est très important quand même de pouvoir déconnecter et, comme tu dis: «C'est un peu un paradoxe» parce qu'on se dirait que, bah, plus on travaille, plus on va être productif et plus on va, heu, avancer et, finalement or on finalement non, en fait. Il faut parfois, heu, travailler, s'arrêter un peu et finalement on travaille un peu moins mais on va être on va produire plus, parce qu'on a eu le temps ce côté-là de de déconnexion et heu, et de et de de respiration. Et d'ailleurs, c'est vrai que, pour l'exercice de respiration dont tu me parles, on en avait parlé et apparemment c'est c'est quelque chose qui qui est très utile parce que ça me permet de ça permet, en tout cas de d'oxygéner on va dire, de manière un peu plus, heu, réfléchie son cerveau et heu, finalement de de de de déconnecter un peu avec ses émotions, ces sentiments-là. Mais oui, en tout cas, heu, bon écoute, heu, merci beaucoup pour l'aide et les soutiens-là que tu m'as apportés. Heu, déjà, là, je me sens quand même beaucoup mieux et ouais et j'ai j'apprécie tes conseils, heu, que, bah, je vais mettre, heu, en application, en tout cas, heu, dès demain matin.
Bah, ça permet aussi de se se redynamiser un peu. Mmh mh. Bah, oui. Non, mais je pense que tu as soulevé un point important. C'est qu'il vaut mieux, effectivement, travailler plus efficacement quitte à se ménager une pause, plutôt qu'effectivement ne pas en prendre et finalement se dissiper beaucoup.
Heu, merci à toi.